Bạn ơi, ờ, có một cái chuyện này nè. Ừm, tại mình gặp rất là khó khăn luôn ấy, trong cái việc là từ chối lời mời, tại vì á là dù cho lời mời đi chơi nè, hoặc là tham gia dự án này, hay là giúp đỡ ai đó thì mình thường nhận lời nha. Dù trong lòng của mình là không có muốn lắm hoặc là không có đủ thời gian á bạn, kiểu, mỗi lần mà mình định nói không á thì mình lại làm sợ, ừm ý là mình sợ là làm người khác buồn nè, hoặc là nghĩ xấu về mình á. Kết quả là mình bị kiệt sức và có cảm giác như là không còn thời gian cho bản thân nữa luôn. Ừ, vậy như là ai rủ thì mình đi hoài luôn á, hoặc là ai nhờ gì thì mình cũng đều giúp á bạn, kiểu như là, mình giống như là mình mệt mà mù là một con người rất là sởi lởi á. <chuckles> Nhưng mà thực tế á là mình cũng rất là mệt về vấn đề đó nha. Kiểu, mình vẫn chưa có những cái khoảng thời gian nghỉ ngơi chất lượng dành cho bản thân nè, hoặc á là mình thật sự không có muốn làm nhưng mà không hiểu lý do tại sao mà mình không từ chối được. Làm thế nào để mà có thể từ chối, ờ, những cái điều đó một cách, ưm, vẫn lịch sự á bạn, mà vẫn không có gây ra cái bất hòa giữa các bên á. Ừm.
Ừm, mình đây. Ừm, ưm. Ừm, vậy hả? Ừm. Ưm, ừm. Ừm, ừm. Ừm. Mình hiểu rồi. À, rồi, mình hiểu, ừm, vấn đề của bạn rồi nha. Thì, ờ, có câu là "Xởi lởi trời cho" mà, đúng không? Nhưng mà nhiều khi mình cũng phải tự cho mình những cái khoảng nghỉ ngơi, những cái ranh giới nhất định chứ, đúng không? Thì, ờ, cái việc mà từ chối nó không khéo thì, ờ, thì áy náy, mà nói dài quá thì lại khó xử. Nhưng mà bạn đừng lo nha, cái việc lịch sự không nằm ở việc giải thích nhiều, mà nó nằm ở cái việc mà bạn giải thích rất là rõ ràng cùng với thái độ ấm áp, tôn trọng đối phương. Thì, à, mình sẽ hướng dẫn bạn từng phần làm thế nào để lịch sự từ chối lời mời nhá. Thì trước khi, ờ, mình đưa cho bạn những cái lời khuyên thì mình có thể hỏi là không biết là những cái người mà bạn thường xuyên cảm thấy khó từ chối nhất là ai? Là bạn bè hay là người thân trong gia đình, hay là những người lạ đi, thì bạn cảm thấy là cái mức độ khó từ chối là bạn xếp như thế nào?
Ờ. Đúng rồi. <chuckles> Ờ, mình thấy là chắc là mình sẽ để bạn bè của mình lên đầu tiên á, với lại đồng nghiệp của mình, ờ, người thân của mình thì chắc chắn rồi, tại vì mình làm gì mà có thể từ chối được, ừm, người thân của mình đâu, đúng hông? Ví dụ như là anh chị em, hoặc là cô dì chú bác nhờ mình thì mình phải làm thôi, tại vì á mình cũng rất là yêu thương gia đình mà. Đó, còn về bạn bè á thì, ừm, có những chuyện á là mình thật không thật sự muốn nha, hoặc là chỉ là rủ mình đi chơi thôi á là mình OK, mình đi nhưng mà lúc đó là mình cũng hơi mệt trong người nhưng mà mình không biết làm cách nào để mà có thể từ chối họ hết. Tại vì họ cũng đã mời mình nè, họ cũng sắp xếp thời gian cho nên là mình cứ suy nghĩ về vấn đề đó cho nên là không từ chối được. Còn đồng nghiệp mà nhờ mình làm việc á thì mình thấy là, à, cái công việc hiện này thì mình đang làm tốt, rồi á hả mình cũng biết nè, cho nên á việc mà chia sẻ kiến thức thì mình cũng rất là, kiểu, ờ, rất là vui vẻ hào hứng để mà chia sẻ thôi, nhưng mà á hả nhiều quá, tại vì cái gì nhiều quá thì cũng không có tốt á bạn. Đó. <laughs>
À. <chuckles> Ừm, đúng rồi. Ừm. Ừm, đúng rồi. <laughs> Ừm. <laughs> Rồi, nghĩa là lúc nào bạn cũng tìm được cái lý do để bạn có thể làm công việc đó, đúng không? Và bạn cảm thấy như là nếu mà mình làm việc đó thì kiểu gì nó cũng sẽ ch có một cái giá trị gì đó cho người khác và cũng là cho cả bạn nữa, đúng không? Thì không biết là khi mà bạn, ờ, bạn tưởng tượng đi, bạn tưởng tượng nếu như bạn từ chối người ta thì bạn sẽ cảm thấy như thế nào và người ta sẽ cảm thấy như thế nào? Thì bạn đã nghĩ ra cái trường hợp đấy chưa?
Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi luôn. <laughs> Trời ơi, ví dụ nha, nếu mà mình từ chối chắc là mình thấy khó xử luôn á, với lại là mình bị overthinking đó bạn, cho nên là khi mà mình từ chối thì mình sẽ suy nghĩ 7, 7, 49 câu chuyện trong đầu của mình luôn. Có nghĩa là á hả là nếu mà mình không làm cái này thì các bạn ấy có nghĩ gì không ta? Rồi nếu mà mình không làm á thì các bạn ấy có tìm được người khác để mà, ừm, ờ, hỏi hoặc là sao đó không ta? Đó, mình cứ suy nghĩ hoài như vậy luôn, cho nên á là khi mà mình chấp nhận lời mời nha thì mình lại cảm thấy rất là nhẹ nhõm vì, kiểu, không làm ai phật ý á. Ờ, nhưng mà cuối cùng thì lại người mệt mỏi là mình và có chút bực bội với chính mình luôn ấy. <laughs>
Ừm. Ừm. À, vậy hả? <laughs> Trời ơi! Ừm, đúng rồi, mình hiểu. Ừm. Ừm. Trời ơi, cái việc mà bạn nhận ra cái việc đó rất là quan trọng nha. Bởi vì khi mà bạn nhận ra được là, à, giới hạn của mình ở đâu và thực ra là cơ thể của bạn cũng đã phát ra những cái tín hiệu đó rồi, à, bạn đã thấy như là hơi khó chịu một chút, thấy hơi nhiều việc một chút, đó chính là cái dấu hiệu để bạn đặt ra ranh giới đó nha. Thì, à, không biết là bạn đã từng thử từ chối người khác chưa, và cái lần đó bạn có cảm thấy như là nó diễn ra theo đúng như ý bạn muốn không? Hay là bạn thấy như, à, cái phản ứng của họ khiến cho bạn cảm thấy lo lắng?
Đúng rồi. Ờ, thật ra thì mình có thử từ chối 1 đến 2 lần nha, nhưng mà á hả, mình mình, kiểu như là, hay vòng vo với lại xin lỗi họ rất là nhiều luôn á bạn, kiểu như là mình không có từ chối rõ mà mình kêu á là, á hả, ờ, mình, ờ, không làm được cái này nè, bởi vì lý do này, lý do nọ, đó, trời ơi, cho nên á là sau đó thì, ừm, mình lại cảm thấy có lỗi. <laughs> Giống như á nha, là lúc đó là mình có 1 cái, ơm, gọi là, cái, ừm, ừm, cái việc đi chơi của mình nó đã được sắp xếp lên sẵn rồi, đúng hông? Đó, ờ, mình sắp tới là mình cũng bay này nọ nhưng mà, á hả, đó là, ừm, kiểu, đồng nghiệp của mình, lại nhờ mình làm một cái bài báo cáo đi, mà cái cái chỗ đó là do mình đảm đương nhiều nhất nè, với lại là mình hiểu rõ nhiều nhất nữa. Mặc dù nha, là mình đã giao hết những cái kiến thức, những cái công việc cho cái bạn đó rồi nhưng mà bạn đó lại không có rõ á. Đó, cho nên là mình phải, trong lúc đi chơi mình cũng phải làm giúp bạn đó chứ mình đâu có thể từ chối được đâu. <chuckles> Kiểu, như thế thì nó ảnh hưởng nguyên cả một team luôn thì mình lại thấy khó xử, đúng không? Rồi, rồi mình cũng quyết định là sẽ không có từ chối luôn, đó, kiểu, kiểu, như thế, mình buồn lắm luôn á. <laughs>
Ừm. À. <chuckles> Ừm, ừm. Đúng rồi. Ừm, mình hiểu rồi. Ừm, à. <laughs> À. <chuckles> Mình hiểu rồi. Nghĩa là bạn sẽ có những cái sự, ờ, những cái ưu tiên cho chính những cái công việc của bạn, đúng không? Thì những cái ưu tiên đấy mình nghĩ là nó vẫn quan trọng với bạn thì bạn cũng nên giữ nó nha. Thì, ờ, quan trọng là cái thời điểm lúc đó bạn cảm thấy như thế nào và bạn có thực sự là có đủ năng lực để bạn làm hết những công việc đó cùng một lúc hay không? Thì, ờ, ờ, không biết là bạn, ờ, sẽ muốn giữ cho những cái mối quan hệ với bạn bè của bạn là thân thiết, hà hay chỉ là lịch sự thôi, nghĩa là bạn sẽ muốn từ chối với họ, nhưng mà bạn kết quả là bạn vẫn muốn là mối quan hệ đó nó đi theo cái hướng như thế nào, là mối quan hệ vẫn là thân thiết với họ, hay là bạn muốn từ chối nhưng mà cái việc từ chối bạn ấy nó chỉ là cái việc là bạn muốn là cái mối quan hệ nó trở nên lịch sự hơn thôi?
Đúng rồi. Ờ, thực ra thì mình có một đặc điểm như thế này nè, là mình để chơi với ai nha, là mình sẽ chơi thật lòng và hết lòng, hết mình luôn ấy, cho nên là mình vẫn giữ muốn giữ cái mối quan hệ nó thân thiết á bạn. Đó, ví dụ như là ai rủ là mình đi, còn không rủ thì mình mình không đi, hoặc là mình rủ á thì người ta cũng sẽ vì mình mà đi á bạn, đó. Nhưng mà á hả, ừ, ừ, nhiều quá thì nó lại, kiểu như là, nó hơi lấn át về cái thời gian mà dành cho chính bản thân mình á. Mặc dù là mình vẫn muốn giữ cái mối quan hệ thân thiết nha, nhưng mà m mình thấy là mình cần phải có cái thời gian cho chính mình nữa. Còn bây giờ á là mình còn không có thời gian cho chính bản thân mình luôn, ví dụ như là, ờ, đi chơi nhiều quá thì lúc mà mình về á thì mình lại không học được, rồi rồi á, lúc mình về á thì mình lại không nghỉ ngơi được luôn. Ừ, mình cứ kiểu mệt mỏi rồi cứ thích nằm ngủ thôi á. Ừ, đó, kiểu vậy á.
Ừm. Ừm. Ừm, ừm. Ừm, ừm. Ừm, đúng rồi. Ờ, ừm. Ừm. Thấy mệt, đúng không? Ừm, ừm. À! Rồi. <chuckles> Mình hiểu rồi nha. Thì cái việc từ chối vốn là một cái việc nó rất là quan trọng rồi, đặc biệt là đối với bạn là một người rất là, kiểu, xởi lởi và muốn, ờ, ờ, hòa đồng, muốn rất là tốt với mọi người, đúng không? Nhưng mà thực ra thì khi mà bạn thể hiện cho mọi người là bạn là một người luôn luôn, luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ, thì điều đó đôi khi lại có hại một chút nha. Tại vì họ người ta sẽ nghĩ rằng, à, bạn sẽ là người lúc nào cũng sẽ đồng ý và nó sẽ rất rất rất là khó cho những cái lần mà bạn từ chối đó. Tự nhiên là họ sẽ cảm thấy, à, tự nhiên bạn lại từ chối họ là bạn lại trở nên khác đi, có phải là bạn đã không cảm thấy thân thiết với họ nữa không, thì cái điều đó lại, ừm, tạo ra cái phản ứng ngược nha. Thì, ờ, cái điều đầu tiên mà mình muốn nhắc với bạn là việc bạn nhận ra cái ranh giới của mình là rất là tốt rồi. Và, ư, việc, ừm, ừm, bạn cần làm bây giờ chỉ là học cách nói "không", học cách nói từ chối sao cho thật là khéo léo thôi. Thì, ờ, bước đầu mình muốn, ờ, ừm, bạn thử cái cách mà cho họ, cho những người bạn của bạn, cho đồng nghiệp của bạn biết rằng là bạn đang bận với một việc gì đó và bạn sẵn sàng muốn giúp đỡ họ. Ờ, bạn nhưng mà bạn hãy thể hiện là bạn sẵn sàng muốn giúp đỡ họ, nhưng bạn hãy giúp đỡ họ, bạn có thể giúp đỡ họ vào thời điểm khi mà bạn đã xong cái công việc của bạn rồi. Và đó, thì khi bạn đã ch đưa cho họ những cái lựa chọn như thế là bạn đã, ờ, đẩy cái việc mà lựa chọn cho cái người nhờ bạn đó. <chuckles> Thì bạn không phải lựa chọn nữa, thì họ sẽ là người lựa chọn giữa việc nhờ bạn hay là, ừm, hay là nhờ người khác đây, hay là không nhờ bạn nữa, thì khi đó họ sẽ cân đo đong đếm và họ sẽ biết cách làm thế nào để có thể tôn trọng cái giới hạn bạn đã đề ra đó. Thì bạn có thể thử cách này nha, nếu mà bằm nếu mà bạn ngại từ chối thẳng thừng á. <chuckles> Thì bạn thấy cách này sao?
Đúng rồi. Ừm. Ừm, đúng nha. À! Cũng đúng. À! Cũng hay quá ha! <chuckles> Ồ, hay nha! Kiểu như á, trời ơi, cách của bạn làm mình liên tưởng là, à, tại sao mình đ đặt cái thế khó vào cho mình làm gì nhỉ? Mà mình có thể là nói một cái câu hỏi mở hoặc là để cho người ta lựa chọn, thì lúc đó là mình cũng đỡ khó xử hơn ấy. Trời ơi! Hay quá bạn ơi! Kiểu như là, bạn nói xong cái mình mới để ý luôn á, ừm, mình sẽ thay đổi về cái cách ứng xử đó.
Ừm, đúng rồi. <laughs> Ừm. Ừm, đúng rồi, nhiều khi là ờ, đúng rồi, người người ta nhờ mình mà, đúng không? Thì mình cũng phải đưa cho họ những cái lựa chọn để mà họ chọn sao cho mà cả hai, cả đôi bên đều được việc chứ, đúng không? Thì, à, cái cách thứ hai là cách mà từ chối này nha, thì bạn có thể bắt đầu với cái việc nói tôn trọng, ừm, bằng là bạn, à, nói là "Cảm ơn bạn vì đã mời," nếu mà bạn đó mời bạn đi đâu đó để đi chơi này, thì bạn, ờ, nói rất là chân thành là "Cảm ơn, ừ, bạn vì đã mời, mình cũng rất là muốn đi." Đó, "Tuy nhiên là mình, ờ, có công việc riêng" chẳng hạn. Thì bạn hãy nghĩ ra một cái lý do nào đó, mà bạn cảm thấy như là đối với bạn nó rất là quan trọng đi, hoặc là đối với họ rất là quan trọng, ví dụ là bạn có việc riêng, việc gia đình chẳng hạn. Thì khi đó thì bạn sẽ cho cái đối phương cảm giác như là, à, bạn đang bận một cái công việc gì đó rất quan trọng với bạn, và bạn buộc phải từ chối. <chuckles> Nhưng mà bạn không cần phải nói là, ừ, quá là chân thật là "À, mình mình đang mệt, mình không muốn đi", thì khi đó đối phương sẽ cảm thấy, ơ, như là, ờ, cái việc mời bạn đi là nó khà rất là phiền phức, đúng không? Thì bạn hãy, ờ, được phép nói dối, được phép nói dối nhưng mà trong cái giới hạn nhất định thôi. Thì bạn cảm thấy cách này như thế nào? <laughs>
Ừm, còn gì nữa hông? Ừm. À! Hay nha! Ừm, đúng, đúng. Yeah, mình thấy cái cách này hay lắm luôn ấy. Tại vì á cái này là một trong những cái cách mà cư xử nó khéo léo đó bạn. Kiểu như á, khi mà mình nói ra cái lời nói của mình á, không cần phải quá là thật lòng nha. Tại vì á đôi khi cái lời thật lòng thì nó gây ra tổn thương cho người khác, nhưng mà cái việc là nói dối á thì nó cũng không có gây ảnh hưởng gì quá nghiêm trọng. Tại vì đó là những cái vấn đề mà cá nhân của mình mà, cho nên là người ta cũng không có hỏi sâu đâu. Ờ, nghe bạn nói xong cái mình mới nhận ra là, à, mình không cần phải làm hài lòng tất cả mọi người, mà cái trách nhiệm của mình chỉ là giao tiếp nó tử tế thôi. Đó, ô kê, ô kê mình sẽ nói. Ừm, giống như là bạn kiểu như là, thay đổi cái cách, ơ, văn nói của mình thôi, cái cách hành văn ấy. <laughs>
Ừm, đúng rồi. Ừm, ừm. Ừm. Đúng rồi, ừm. Ừm. Ừm, còn một điều cuối cùng nữa nha. Rất là quan trọng nếu mà đối với những cái người đồng nghiệp của mình, thì bạn càng là những người mà bạn càng muốn lịch sự với họ, thì bạn càng không cần phải giải thích kỹ, bạn càng ngắn gọn càng chuyên nghiệp, nó càng tốt nha. Đó, thì càng ngắn gọn như thế thì bạn sẽ cho, cái, người ta cảm giác tôn trọng bạn hơn, thì bạn cảm thấy cách này, ờ, có như thế nào?
Ừm, mình thấy là, ờ, nó nhẹ hơn rất là nhiều luôn ấy. Ừ, kiểu như á là, ừm, nó vừa làm cho mình là, à, có thời gian suy nghĩ, mà cũng không có gây áp lực lên quá là nhiều về bản thân mình luôn ấy. Đó, cũng không cần phải trả lời lại ngay cho người ta, đúng hông? <laughs> Ô kê, những cái lời nói của bạn và những cái lời khuyên của bạn nó sực thực thực sự nha, nó rất là sát với thực tế với lại là cho mình, ừm, có một cái góc nhìn mới luôn á. Cảm ơn bạn nha.
Ừm, đúng rồi. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. <laughs>